Sì, certo. E beh, e beh.
Eh, sì? <chuckles> E chi era? Chi era? Chi è chi era con te su quel motorino?
<smacks lips> Allora tante volte ricordo le amiche con me sul motorino, perché i ragazzi comunque spesso, ehm, avevano il loro di motorino. Io avevo il mio e quindi usavo il mio di motorino. Ehm, quindi
Ah-ah. Ah, okay. Ah, quindi te facevi tu la trasportatrice, non facevi la trasportata? Mh, oka <chuckles>
Sì, no, poche volte ho fatto la trasportata, però sì, ehm, a volte, ehm, con de alcuni ragazzi di paese, sì venivo portata magari in giro da loro ogni tanto sul booster ricordo, faceva un gran rumore, in più uno era preparato, aveva un motore Ferrari quindi, <chuckles> passava da 0 a 100 in qualche secondo. <laughs> Belli, bei momenti il motorino. Mh, infa difatti mi sono comprata a motorino 2 anni fa e son tornata all'adolescenza proprio, ehm eh no, non lo fanno più il booster, ho preso un Piaggio. Ehm, è durato poco quel motorino lì, perché era di seconda mano e, insomma, stato un po' un delirio, però guarda la felicità che mi ha portato, e scantavo a squarciagola anche queste canzoni italiane mentre andavo in motorino, sì.
Sul booster? <chuckles> Oka <laughs> <laughs> Ah, beh, chiaro, se no se non era così. Ehm, e ah, ce Hai comprato un booster? No, non lo fanno più. <laughs> Eh. Eh. Sì. Hai <chuckles> Con il casco in testa. <chuckles>